हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, आपने जो एक बात बोली ना काफ़ी मैं उससे अग्री करता हूँ कि एक वो एक वो जो अ, जॉइंट फैमिली वाला एक्सपीरियंस है या वो जो अ, ट्रेडिशनल वैल्यू होती है ना, वो आज भी जैसे मैं गाँव जाता हूँ तो वहाँ देख वो कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यू आज भी वहाँ देखने को मिलती है वो ट्रेडिशंस फ़ॉलो होते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा रूटेड होता है अपने कल्चर में तो वो आपको देखने को मिलता है। शहरों में वैसा नहीं है अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ हो चुका है काफ़ी कुछ तो अब उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। और फिर जो आपने कहा कि एक वो फैमिली बाला जो एक्सपीरियंस है ना, कि काफ़ी लोग पहले साथ में मिलकर रहते थे। जैसा कि आपना एक्ज़ाम्पल दूँ तो हर बार गर्मियों छुट्टियों में गाँव जाना होता था हमारा कम से कम 1 या डेढ़ महीने के लिए हम गाँव जाते ही थे, तो वहाँ पे फिर क्या था कि जो मेरे कज़िन्स थे या फिर जो बुआ के बच्चे थे बुआ लोग थे सब आते थे तो 1 महीने के लिए ना वो पूरा एक वो फ़ीलिंग आती थी कि आपको एक पूरा परिवार एक बड़ा-सा एक साथ रह रहा है गाँव में तो वो वाली जॉइंट फैमिली वाली जो आपने कहा फीलिंग वो आती थी काफ़ी ज़्यादा बट फ़ैमिलीज़ में सारी ज़्यादातर सारी न्यूक्लियर फ़ैमिलीज़ ही हैं तो वो वाली अ, बात तो नहीं है, बिल्कुल।
हाँ, जी, जी। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हाँ। हाँ, सही ब हुँ। हाँ, अ, अच्छा, तो क्या आप शहर की भीड़-भाड़ और प्रदूषण से परेशान हैं या गाँव की शांति और सादगी पसंद करते हैं? अ, मतलब अ, गाँव की सादगी और अ, शांति से मेरा मतलब है कि जैसे उम, सुबह-सुबह जब हम उठते हैं और एक ठंडी-ठंडी हवा महसूस करना लेकिन वो चीज़ हम अ, शहर में बहुत मिस करते हैं क्योंकि वहाँ पर तो शुरू अ, सुबह से ही अ, चिड़ियाओं की आवाज़ की बजाय शायद हॉर्न की आवाज़ें ही सुनाई देती है और ठंडी-ठंडी हवाओं की बजाय तो शायद जो लोग इतने उम, हाइराइज़ बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके तो एसी 24/7 चालू ही रहते हैं तो शायद वो गर्म हवा स पूरे दिन भर ही गर्म हवा रहती है। मिट्टी की खुशबू में साँस लेने की बजाय तो अब मुझे लगता है कि धुएँ और पॉल्यूशन में ही साँस लेते हैं और लोगों का बिना मतलब का मुस्कुराना है। गाँव में आज भी लोग दिल से मिलते हैं लेकिन शहरों में बस हाँ एक-दूसरे को देख के हल्की-सी मुस्कुराहट आ जाए वो बड़ी बात होती है। हाँ, और रात को सबसे इम्पोर्टेंट है रात को अंधेरे में सितारे द अगर आपको दिख रहे हैं ना सोचिए कि वो, बहुत बड़ी अ, वो है <chuckles> उपलब्धि मान सकते हैं। अ, उस शहर में तो ढूँढने पे भी नहीं मिलती है चीज़ें।
जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। शहरों में नहीं है, जी, जी, जी। बिल्कुल, हॉर्न की आवाज़ आती है। जी हाँ। ज़रूर है बिल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल हाँ, हाँ। हाँ, वो थोड़ी-सी फ़ॉर्मालिटी टाइप है बस। जी, हाँ, हाँ। हाँ, वो वहीं दिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ नहीं दिखते शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं दिखते।

हुँ। तो अ, शहर में रहना या गाँव में बसना अम, तो ये बहुत ही एक अच्छा सवाल और एक अच्छा अ, टॉपिक है अ, शहर और गाँव दोनों ही अपने-अपने दोनों के ही अपने-अपने अ, रंग हैं अ, अपने-अपने सुख दुख हैं अम, चलिए इस पे हम थोड़ी और गहरी बातचीत करते हैं अ, जीवन की रफ्तार और सुविधाएँ ये सब शहर की हम अगर बात करें, तो ये ज़िंदगी की एक तेज रफ्तार का नाम हम बोल सकते हैं क्योंकि शहर में हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी भागती है।
जी, जी। हाँ जी, जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जी, तो हर वक़्त कुछ नया, कुछ तेज़ हर सुविधा हाथ के पास होती है यानी आपको कुछ चाहिए आप एक अक एक फ़ोन कॉल पर आपके सारी चीजें मौजूद होती हैं वहाँ पे।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी, जी।
अ, तो हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, सब कुछ है, पर इसी के साथ में एक जो थोड़ी मुझे खलती है चीज़ वो है कि ट्रैफिक, पॉल्यूशन, भीड़, स्ट्रेस ये सारी चीज़ें भी अ, थोड़ी सी अ, मुझे लगता है कि अ, ठीक नहीं है ये सारी चीज़ें अगर हम शहर की बात करें तो।
हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।

बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये आपने सही कहा कि गाँव में है मतलब एक शांति जो कहते हैं ना जैसे आपने कहा सुबह-सुबह आप जैसे आप उठते हैं तो आपको ना वो एक खुला-सा आसमान दिखता है। वो बिल्कुल ताज़ी-सी हवा होती है शहरों में आप मतलब आज के टाइम पे तो शहरों में आप वो एक फ्रेश एयर इमेजिन भी नहीं कर सकते मतलब एक ताज़ी हवा में साँस लेना क्या होता है मुझे लगता है लोग भूल ही चुके हैं बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें तो सिर्फ़ गाँव में ही मिल सकती हैं। शांति भी है, शोर-गुल नहीं है, ट्रैफ़िक नहीं है यहाँ तो सुबह उठते-उठते ही दुनिया भर का ट्रैफ़िक वो हॉर्न की आवाज़ें बस कानों में गूँजती रहती हैं बिल्कुल भी नहीं है और मतलब जो कहते हैं ना मतलब पक्षी जहाँ तक आपने बात की पक्षियों की वो तो नहीं दिखेंगे आपको यहाँ बिल्कुल नहीं दिखेंगे। गाँव में है कि आप जब सुबह उठते हैं ना तो पहली व आवाज़ वो पक्षियों की होती है चहचाने की जिससे आप उठते हैं। तो आपको एक आपका दिन ही काफ़ी अच्छा शुरू होता है गाँव में मुझे लगता है, काफ़ी अच्छा शुरू होता है ये शहरों में तो मिसिंग है।
हुँ, हुँ, हुँ। नहीं कर सक हाँ, हाँ। हाँ। जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ, ये सही बोला आपने। हाँ, एक ए मतलब गाँव में रहना ना एक एक फीलिंग है मतलब जहाँ पे आपको गाय की घंटी की आवाज़ आपको सुबह जगाती है। मुर्गे की आवाज़ आपको सुबह जगाती है, चिड़ियों का चहचहाना मतलब माँ या दादी के हाथ से बनी हुई रोटी, वो चूल्हे की रोटी, चूल्हे की चाय, चूल्हे की सब्ज़ी। चूल्हे का वो खाना जहाँ मतलब अ, पेड़ों के नीचे घने छाँव के नीचे बैठ के खेलना अ, जहाँ किसी का दुःख-सुख। बेगाना नहीं होता है मतलब अ, ये नहीं लगता है अगर पास में किसी का कोई खुशी है तो पूरा गाँव ही इकट्ठा होता है किसी का दुःख है तो पूरा गाँव इकट्ठा होता है। ये चीज़ें अ, मतलब शहर का एक वास्तविक चेहरा अलग है, हर कोई भाग रहा है वहाँ पे तो। प्रमोशन के लिए, स्टेटस के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको लोगों के पास कुछ होता है पर फिर भी कुछ कमी-सी रहती है वहाँ पे लोगों के पास सब कुछ कुछ कमी नहीं है पर लेकिन फिर भी कुछ कमी-सी रहती है जो या तो वक़्त की है या अपनेपन की है या फिर सुकून की है। आप कुछ भी बोल सकते हैं।
हाँ, जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, सब कुछ ट्रेडिशनल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।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 जी, हाँ जी। त पूरा गाँव बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। ओह! हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी।

जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वो अ, और एक अ, एक होता है ना इमोशनल कनेक्ट वो आपको शहरों से ज़्यादा गाँव में ही फ़ील होता है और जहाँ तो लोग भागते ही रहते हैं मतलब किसी का दुःख भी है तो लोगों को फ़र्क मतलब देख के भी लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं सब अपनी लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी है ना, कि आज थोड़ा-सा बैठे हैं ,फिर कल एक बार दोबारा वही लाइफ़ में भाग जाते हैं मतलब, थोड़ा-सा भी ठहराव नहीं है, ईवन जिनकी लाइफ़ में थोड़ा दुःख भी होगा उन्हें भी आगे मूव ही करना पड़ेगा अगले यानि या उससे कुछ दिन बाद, तो ये सब तो है गाँव में।
हुँ। हाँ। हुँ, हाँ। हाँ।
तो और मतलब लेकिन फिर वो है कि गाँव में भी ना मतलब ऐसा है कि अब क्योंकि मुझे शहरों में रहने की आदत पड़ चुकी है, तो मैं गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 1 महीना ही बीता पाऊँगा, क्योंकि पला-बढ़ा शहर में ही हूँ। तो फिर वो मैं ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे वो एक्सपीरियंस मगर मुझसे कहिए मुझे बिल्कुल गाँव में बसना है, तो शायद वो नहीं होगा मुझसे कि मैं परमानेंटली वहाँ बस जाऊँ।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, क्योंकि हम लोग इतने यूज़्ड टू हो गए ना अब सुविधाओं से सुविधाएँ हमें बेसिकली हम कुछ नहीं अच्छा गाँव में आज भी लोग रहते हैं आज भी हैंडपंप से कुएँ से पानी भर के लाना, आज भी जाके उ अ, खेतों में काम करना, ना कोई ढंग का वो है लिहाज़ है ना कोई कुछ है मतलब आप देखिए अ, 80-80 70-70 साल के लोग भी उम, आज भी खेतों में काम करते हैं गाँव में और फिट रहते हैं। आप देखिए इतनी लपट चलती है लेकिन उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग आराम से फिट तंदुरुस्त रहते हैं। अब आप देखिए यही चीज़ ऑफ़िस की अगर हम मतलब शहरों की अगर हम बात करें, तो हस्बैंड-वाइफ दोनों जॉब में होते हैं, बच्चा अगर है तो बच्चा डे केयर में रहता है, सुबह से बच्चे को डे केयर में छोड़ देते हैं आपका फ्लैट अगर 15th फ्लोर पे, आप 15th फ्लोर पे रहते हो? पर आपको नीचे ज़मीन पे पैर रखने का मौका ही नहीं मिलता है। मतलब वही चीज़े है ना, आपके आस-पास कार होती है, लेकिन वो दादा जी का साइकिल पे च <chuckles> जो घूमाने ले जाना है, कुछ है वो सब कुछ आप सकते हो।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। काम करना। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़िट रहता है। जी। हाँ, हाँ, हाँ। बात कर बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो तो सही बात है। हाँ और हाँ इसीलिए हम ये देख भी सकते हैं ना कि एक अ, वहाँ पे लोगों को जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी कम होती हैं और उनका लाइफ़स्पैन वहाँ के लोगों का ज़्यादा है शहरों के मुक़ाबले, और फिर वो एंग्जायटी और स्ट्रेस। और आजकल तुम देख ही रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है लोगों की, और वो एंग्जायटी और स्ट्रेस यहाँ है शहरों में, वो गाँव में नहीं है ऐसा। उनका उन उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा तंदुरुस्त वो लोग हैं उनका लाइफ़ प्लान भी हमसे ज़्यादा है, और उनके पास उतने रिसोर्सेस ना हों, मगर फिर भी उनका सुकून है, ज़्यादा खुशी है उनके पास। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी शहरों में फिर भी लोग में लोगों के अंदर हमेशा एक वो अधूरापन-सा रहता है।
हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। सही कहा। बहुत ज़्यादा, हाँ। हाँ, नहीं है। हाँ। सुकून है। हुँ, हुँ। हाँ, अब बोल सकते हैं गाँव हमारी रूह है मतलब ये है कि हम लोग जुड़े हुए हैं गाँव से। अ, यानी शहर में तो आके हम लोग बाद में बसे हैं हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो तो उस गाँव में ही शुरू से बसे बस गई हाँ, शम शहर तो हमारे मतलब ज़रूरत है एक तरह से आप बोल सकते हैं लेकिन जो हमारी रूह है वो तो गाँव ही हैं।
हाँ। वो गाँव से ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, ज़रूरत है बस। जी। जी, जी, तो काफ़ी अच्छा लगा इस टॉपिक आपसे बात कर के।
तो एक हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।

हाँ, तो मुझे बस यही लगता है कि फिर ये डेली स्ट्रगल्स और इतनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर किसी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो सब जो पूरा स्ट्रेस है, एंग्जायटी है वो थोड़ा शहरों की ज़िंदगी में ज़्यादा है। तो इसीलिए काफ़ी लोग हाँ ग मतलब जैसे डिटॉक्स करने जाते हैं गाँव में पहाड़ों में। तो वो इसीलिए जाते हैं मेरे हिसाब से कि वो थोड़ा पोल्यूशन से दूर रहे। थोड़ा शांति और सुकून वाले माहौल में रहें।
जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। सही कहा। अ आजकल जैसे लोग भाग रहे हैं उस ज़िन मतलब ये स्ट्रेस वाली ज़िंदगी को छोड़ के श छोड़ के शहर वाली ज़िंदगी को छोड़ के, गाँव की तरफ भाग रहे हैं जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोग घूमना-फिरना उतना पसंद नहीं करते हैं। आजकल लोग जाते हैं रिसॉर्ट में आराम से वहाँ रह के रेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक हाँ, ये मतलब जैसे कि हम देखें कि शहर की जीवन शैली में कौन-कौन से फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो अ, शहर की जीवन शैली में फ़ायदे ये हैं कि हमको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आजकल मल्टीप्लेक्स हैं, जिम हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ बहुत अच्छी हो गई हैं और हॉस्पिटल्स जो है एक अ, मतलब एक से एक बढ़ के एक हॉस्पिटल्स है स्कूल्स है, कॉलेज है, बैंक है, मॉल है, तो ये सारी सुविधाएँ हमको बहुत जल्दी मिल जाती है और रोज़गार और बिज़नेस के अवसर भी बहुत हैं और शिक्षा और विकास है, स्वतंत्रता और है भई मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें एक फ़ायदे हैं अ, शहर की जीवनशैली के।
हाँ, हाँ। गाँव जी, जी। हाँ, हाँ, रेस्ट करना बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी। मॉल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल।
अब आप मुझे कुछ बताएँ अगर आपके नज़र में है कुछ नुकसान शहर की जीवन शैली के?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अ, मुझे भी यही लगता है कि फ़ फ़ायदा तो जैसे आपने बात की ही है कि रिसो रिसोर्सेस ज़्यादा हैं, ऑप्शंस ज़्यादा हैं और फिर फिर वही है कि नुकसान ये है कि जैसे शोरगुल बहुत ज़्यादा है मतलब हम जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या है कि गाँव में ये सब नहीं होता, गाँव में मतलब ठहराव ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग बहुत ही आराम से और सुकून से अपना जीवन जीते हैं। हालाँकि उनके अपने चैलेंजेज़ हैं कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स जो शहरों में बहुत जल्दी एड्रेस हो सकती हैं वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाएगा स्पेशली जो गाँव पहाड़ों में वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो फिर उसको हॉस्पिटल ह हॉस्पिटल ही इतना दूर होता है कि पहुँचाने में ही फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये तो है कि काफ़ी और रिसोर्सेस भी फिर उतने ज़्यादा है नहीं वहाँ पे और ना ही पहुँचाने का कोई तरीका है इतनी जल्दी।
हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। सही। हाँ,